إمم. والأرَق كمان بيقِل وكل حاجة بتقِل. يعني أنت لمّا يعني في حاجات كتير يعني النوم الصحّي ده له علاقة بالأكل والشُرب و والراحة النفسية والتمارين والشغل، وأنت عليك فعل عليك حاجات مخلّصها قبل أمَّا تنام، ما أنت لازم برضه ما يكونش عليك مثلًا حاجات مش مخلّصها، آآ فاللي هو ضميرك أ بالضبط، تعمل لك قَلَق أكتر واللي أنت لازم هتاخُد لك حاجات اللي أنت مِقلَّق عشان تنام. فأنت لازم عشان تحافظ على النوم الصحّي، لازم اللي هو تخلّي اللي هو تخلّي اللي هو ما فيش أي حاجة عليك خالص، خالص. بالضبط.
إمم. فدي بقى تعمل لك قَلَق أكتر. آه. إمم. شاغلة تفكيرك، تخلّيك مش عارف تنام، بتفكّر فيها، الحاجات دي كُلّها ما تعملهاش، ده أحسن طبعًا يعني هيساعدك إنّك فعلًا تتخلّص من الأرَق، التفكير الزيادة، الدماغ تكون مشغولة كده قبل النوم كُلهّا فعلًا يعني حاجات تبوّظ النوم خالص. بس قُل لي يعني، هل أنت دلوقتي عندك مثلًا جدول للنوم أو مواعيد نوم وصحيان وروتين يعني والّا بتحاول بس تضبّط على قد ما تقدر على حسب مواعيدك أو كده؟
ب بالضبط. بالضبط آه. إمم، إمم. إمم، إمم، إمم. إمم. أنا أحسن من ال أحسن أيام من ال النوم اللي نمتها وفعلًا ال الدكتور فعلًا قال لي عليها، اللي هو مثلًا لو عندي شغل مثلًا ه هاعرف أصحى أعمله، أنا من الناس اللي كنت نومي غير صحّي تمامًا من فترة، آآ، كان نومي اللي هو كنت فعلًا ولا مش باهتم بغرفة النوم ولا كنت باهتم وفعلًا كان بيبقى عليّا ضغوطات كتير والنوم اللي هو بيكون صاحي نمت 8 ساعات، نمت 12 ساعة، أنا صاحي مِقَرْيِف أو م صاحي مصدّع، صاحي مش بالضبط، اللي هو مش ما فيش طاقة أعمل حاجة أو كده. ففعلًا بعد فترة لما انتظمت على ال ال الحاجات اللي مشيت عليها من الدكتور و وكده، لأ، فعلًا في فرق، واللي هو تنام مثلًا من 00:00 ل06:00 فهو نوم البني آدم الطبيعي من 6 ل8 ساعات ده كويس جدًا، جدًا، جدًا بحيث اللي هو لمّا تنام مثلًا من 00:00 ل06:00 ونمت من 00:00 ل08:00 فلأ، هتصحى الدنيا كويسة معاك، وعارف اد اذ ذِهنك صافي وعارف تعمل كل حاجة.
اهم. تمام. إمم. إمم. وتعبان وما فيكش طاقة. إمم. فعلًا، آه. إمم.